Yani, gittiğimde, eee, sanırım İtalya, herhâlde bu İspanya'da da var, her yerin, ım eee, siesta'sına çok hayret ettim. Yani, 3,5 saat siesta hâlâ, ııı, sindiremiyorum yani. Çünkü, eee, düşündüğümüzde mesela 9 ile 1 arası çalışıyorlar, sonra 3,5 saat bir ara; gerçekten uyuyorlar mı, merak ediyorum, onu da sormam lazım. Eee, ardından da dört buçuktan 7, bazen 8'e kadar çalışıyorlar ve benim için çok ağır bir şart bu. Çünkü akşam bir şey yapamıyorsun. Sence de öyle değil mi yani?
Hı hı. Hı hı. Hıı. Hı hı. Hı hı. Hımm. O! Tabii ya. Hı hı. Hı hı, hı hı. O! Hı hı, hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hıı. Hı hı. Heh, heh. Doğru, doğru. Ya, geceleri aslında uzun çalışıyorlar. Bak, ma hem bir bakıma güneşten kaçıyorlar aslında en sık olan saatlerde. Oraya eve gidiyorlar ya da artık ofislerini kapatıyorlar. Ondan sonra gün batımında çalışıyorlar aslında. Yani, günleri uzun olan şehirler için, ülkeler için çok güzel bir sistem. Ama eğer, hani, benim yaşadığım yerde mesela d kışları saat 3'te hava kararıyor. Yani, çok da efektif olmaz aslında benim yaşadığım yerde ama. Ya, açıkçası evet, o uyuyorlar mı gerçekten yoksa hemen, hani, boş mu duruyorlar? Hani, ne yapıyorlar? İnsan merak ediyor değil mi aslında?
Evet, hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hıı. Aynen. Kesinlikle. Hı hı. Hı hı. Ya, bir de şeyi anlayamıyorum ben şimdi. 8'de çıkıyorsun. Yani, eve gideceksin veya dışarıda bir şey yiyeceksin, sonra gidip hemen uyuyacaksın. Yani, kendine bir zaman kalmıyor. Buna ben bence çok kötü bir sistem aslında baktığında. Yani, eee.
Hı hı. Hı hı, hı hı. Evet. Hı hı. Doğru. E, evet. Hani, ya, o 3 saatlik arada işini yapacaksın aslında gibi bir durum oluyor. Ama işte, insanlar alışıyorlar bir bakıma değil mi? Bu bu yaşam tarzına, hani, anne babalarından da böyle görüyor, kendileri de öyle, çocukları da böyle yapıyor derken aslında bir bakıma alışılıyor ki açıkçası benim de aklıma şimdi geldi, bir tane örnek vardı. Uçağa bindiğimde, eee, bir tane, bir yerden, neredeydi işte, bir yerden bir yere gidiyordum. Eee, lise lisedeki arkadaşım hostes olmuş meğer. Onunla karşılaştım mesela. A, evet, hani, eee, ü böyle bir böyle bir gözümü ısırıyor gibi oldu. Tanıyor gibi oldum. O da dedi, o da beni baya tanıyor gibi olmuş aslında. Sonra dedim "Ya sen o değil misin?" İşte, "Ben oyum." falan filan, "Ne haber nasılsın?" Böyle bir, hani, arkadaşlık, ik kaç yıl geçmiş aradan. 10, 15 yıl geçmiş, denk gelmemiz böyle çok hoş olmuştu yani. Eee, bana şey vermişti böyle bir kek eee, kek getirmişti bana hediye olarak. <chuckles> Karnımı da doyurmuştum. Çok, yani, eee, gerçekten kaliteli bir gündü benim için o gün. Aklıma geldi şimdi.
Evet, evet. Tabii, tabii. Hı hı. Hı hı. Yani. A! Hı hı. Çok güzel. Hı. Çok güzel. Vay! Evet. Çok güzel gerçekten. Hı hı.

Ya tabii ki, tabii ki özellikle, eee, yani hostel bakımından, otel bakımından çok da olumsuz bir şeyim olmadı açıkçası ama, eee, mesela ben, eee, yeni gittiğim yerlerde yeni yemekler denemeyi çok severim. Oraya gittiğimde işte mesela çok pahalı bir şey söylüyorum. Bir geliyor küçücük bir şey falan böyle veya çok tatsız bir şey falan, onlar çok sinir bozucu olabiliyor ama, eee, benim her şeyde bir motivasyonum var. En azından dene falan oluyorum.
Hımm. Hı hı. He he, he he. Hımm. Hı hı. Hı hı. He, he he, he he. Hı, hımm, <chuckles> hı hı. Hımm. Hı hı. Hımm, nedir? <chuckles> Evet, değil mi? Anı olduk. Aslında bizim için bir anı olarak kaldı diyebiliyorsun değil mi? Yani aslında iyi öyle. Hı hı.
Evet, evet, evet. Sen de böyle şeylere, eee, sürprizlere olumsuz olarak mı yaklaşırsın yoksa genelde olumlu olarak bakar mısın?
He he. He, ya aslında hani sürprizin türüne göre değişir ama atıyorum hani ya tek başımayken mesela atıyorum hostel beğenmediğim bir şekilde bir yer çıkarsa çok sorun değil. Zaten gece kalacağım, sabah çıkacağım ama yanımda misafirim varsa, arkadaşım varsa falan o zaman, biraz ister istemez böyle mahcubiyet geliyor üzerime bir bakıma, o zaman kötü bir sürpriz oluyor benim için. Ya geçen, hatta Twitter'da gördüm. Belki görmüşsündür. Birisi çok güzel bir otel tutmuş. Böyle 10 numara deniz manzaralı, kocaman. Sonra odaya gidiyorlar. Meğer duvarda sadece deniz posteri varmış. Eee, binanın camı yokmuş. Ya apart apart dairenin camı yokmuş. Cama sadece poster koymuşlar kocaman. Gerçekten çok komiğime gitti. Yani trajikomik bir durum aslında. Yani yaşasam hiç gülmezdim muhtemelen. <giggles> Sana nasıl gelirdi?
Hı hı. Hı hı. Evet. Hıı. Evet, ev Hı hı. Evet. Hı hı. Yok artık. <chuckles> Yok artık. Çok kötü. Çok kötü gerçekten. Yani, yani direkt onu böyle yakınlaşıp mı çekmişler acaba? Çok ilginç yani. Bunu nasıl yapmışlar, ne yaptılar acaba, yapay zekayla falan mı oynadılar de
Aynen, aynen. Hani ııı, eee, muhtemelen, muhtemelen hani, kocaman bir cam düşün, camın oraya ama duvar kağıdıyla manzara portresi basmışlar. Önüne de perde koymuşlar yalandan hani böyle tam gerçekçi dursun diye. Eee, adam bir gidiyor, bir kaldırıyor pencereyi boşluğa bakıyor. Hani açıyor pencereyi boşluğa bakıyor. Yani <chuckles> hani başıma Hı hı.
Gerçekten. Ya çok kötü. Ya bu şey bir anılar vardır ya, böyle başına geldiğinde çok kötü gelir ama işte sonra anlattın mı çok gülersin, tam öyle bir şey. Yani dediğin gibi tam trajikomik yani öyle.
Hı hı. Hı hı. Evet, evet. Tabii tabii. Tam hani fıkralık aslında bu. Hani böyle bir şeyin başına geliyor. Otele gidiyorsun, 40 yılın başı tatile para veriyorsun. Başına böyle bir şey geliyor açıkçası. Ki hani, mesela ben Avrupa'da yaşıyorum ve hani çok fazla trenle yolculuk e ediyorum aslında. Hani bazen trenle yolculuklar da, hatta Almanya bu konuda biraz meşhurdur, belki biliyorsun trenlerin geç kalmasıyla meşhurdur. Eee, çok ciddi şekilde trenler geç kalabiliyor burada. Ya geçen bir yerden bir yere gidiyordum işte, treni kaç aktarma trenimi kaçırdım. Yani saat olarak geç geldi ve geç bindim. Bekliyorum, durakta artık, öfle öflüyorum, pöflüyorum, hayıflanıyorum. Bir baktım, eee, ben benim bineceğim trenden önceki tren gelmişti. Atıyorum ben saat 8.00 trenine binecektim. Daha 7.00 treni saat 9.00'da yeni geliyor. Hani "O!" demiştim açıkçası. Çok şaşırdı başta çok üzülüp sonra çok şaşırmıştım aslında. Senin var mı böyle yolculukla ilgili bir deneyimin, tren olur, uçak olur?
Hı. Hı hı. Evet. Hı. Ha, evet. Hı hı, hı. Hı. Hı hı. Evet. A! Hı. Maşallah. <chuckles> Çok ilginç ya.

Tabii, tabii özellikle, eee, yani mesela memleket ya da başka önceden gittiğin bir yere yani hiç gitmezsen zaten çok farklı bir sürpriz oluyor. Çok, her şey yeni çünkü ama önceden gittiğin bir yere tekrar gidersen de ne neler değişmiş, neler olmuş çünkü artık nüfus artıyor, hep bir, yani hep bir gelişiyoruz aslında, hep bir artı yönde bir ilerleme var. O yüzden bakıyoruz ne kadar değişiklik var, işte aynı yediğimiz yemeğin kalitesi aynı kalıyor mu, insanlar nasıl falan...
Hı hı. Hı hı. Hı. Ha ha, ha ha. Hı, hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Tabii ya. Hı hı. Hı hı. Hı. Hı hı. Hı hı. O, doğru, doğru. Eee, fiyatlar zaten her de gittiğimde değişiyor. Onu görüyorum ki hani çok sevdiğim bir, eee, çocukluk mahallemin geçtiği yerde çok sevdiğim bir tane bakkal vardı. Mesela geçenlerde gittim. Yer değiştirmiş. Artık yok mesela. Hani şaşırmıştım aslında, hani çok böyle biş bir aslında biraz yolumu uzatıp oradan girmeye çalışmıştım. Hani oradan bir şey alayım, hani hem selam vereyim işte diye. Bir baktım kapanmış, sorup soruşturdum çevreden. Dediler ki hani şey, "O bakkal değil de artık market açtı kendine." "Vay be!" dedim, yani bizim aldığımız, eee, işte dondurmalarla, cipslerle bakkaldan markete doğru yollamamış. Çok şaşırmıştım aslında.
<giggles> Evet. Hı hı. Hı. Evet. A, evet. Hı hı. Hı hı. Evet. He. Evet. <chuckles> Ama yine de çok güzel aslında yani, eee, ileriye doğru kendini itelemiş. Ben şey diye düşünmüştüm, ya bir şey oldu, ya battı ya da ne bileyim kötü bir şey başına geldi falan diye düşünmüştüm. En azından farklı bir yerde devam ediyor. Yani o şey çok daha kötü oluyor işte. Gittiğimizde orayı bulamıyoruz ve işte başına kötü bir şey gelmiş oluyor, çok daha kötü oluyor. Benim de öyle bir anım vardı, evet. Eee Yani küçükken ben ilkokula giderken, eee, bir amca vardı böyle, eee, yeşil işte otlar falan satıyordu vs. böyle. Eee, fırının önünde hep oturuyordu. Ben de önünden geçerken öyle 1-2 kere işte "Gel." falan dedi. Geldim işte "Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun?" falan diye. Sonra cebime işte 1 lira mı o zamanın parasıyla, elli kuruş mu, öyle bir şey vermişti. Sonra böyle her gittiğimde falan artık ben gitmeye başladım yüzsüz gibi falan. Sanki para istiyormuş gibi. Yani, eee, öyle hep devam etti bayağı birkaç sene falan. Çok da hoşuma gitmişti.
Hı hı. Hı hı. Hımm, evet. Hı hı. Hı hı. Heh, heh. Aynen. Heh. Evet, evet. Hı hı. Hı. Hı hı. Heh heh. Ya tabii tabii. Hı. Nedir? Hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hıı. He he. Hı hı. Hı hı. Hı hı. A! <chuckles> Hı hı. Vay be! Hı. O, uzun da. Hı hı.
Evet, evet yani 2-3 sene falan devam etti ilkokula giderken. Çok güzel.
Vay be. İy <chuckles> Ço ço ya hepimiz çocukken böyle garip garip deneyimlerimiz var değil mi mesela? Hani enteresan, şu an olsa mesela garip şeyler o zamanlar normal geliyor ki aslında insanın kulağına. Yani bence yolculuk da biraz buna benzeyen bir durum. Yolculukta yaşadığımız deneyimler de az çok bunu andırıyor ki. Mesela hani her sürpriz hoş bir şey değil aslında. Yani çok da hoş olmayan sürprizler mesela olabilir değil mi? Mesela bir oda tutarsın. Tuttuğun oda çok da aslında iyi değildir. Görsellerden çok daha fazla, eee, daha farklıdır diyebilirim aslında. Yani hiç peki böyle bir deneyimin oldu mu? Hani sürprizin kötüsünü yaşadın mı yolculuk süresince?
Evet, evet. Hı hı. Evet. Kesinlikle. Doğru. Evet. Hı hı. Kesinlikle

Evet. Benim uçakla şu an 2 hatırladığım deneyim var. Birisinde, eee, yine Almanya'daydım sanırım ve İtalya'ya dönüyordum. Orada, eee, ı sanırım 1 gece uyumadım ben. 1 gece uyumadığım için, eee, çok uykum vardı fakat, eee, normalde de işte dedim ya "Daha 1 saat varmış." falan, böyle bir uzanayım dedim. Eee, birisi "Hey bro" diye beni bir kaldırdı. Bir baktım, son o var, sonra bir de ben varım. Dedi "Bu uçağa mı binecektin?" dedi. "Evet," dedim, "Ya," dedim, "Seni Allah mı gönderdi?" Hatta Groningen'deydik sanırım veya öyle bir yer olması lazım. Pardon, Memin Memmingen'de, evet, oradaydık. Yani s çok yardımcı oldu. Tam yani benden bir benden sonra kapıyı kapattılar o derece yani. Ben uyuyup kalmışım orada.
Hı hı. Hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hımm. Hı hı. Hı hı. Ha ha. Ha ha. Hımm. Hı hı. Hı hı. O! <giggles> <chuckles> <chuckles> Hı hı. Hı hı. Vay, Hı hı. Hı hı. Vay be. Hadi ya, sen bindin, uçak kapandı. <chuckles> Vallahi uz gerçekten ya hani bir şey de yapılmaz ki şimdi o saatten sonra. Hani uçak kaçmış, göz göre göre gitmiş, havalimanına bulunmuşsun içinde, yani kontrollerden geçmişsin. Sonra işte bir için kıyılmış, için geçmiş. Ya evet, aslında var ya, as çok güzel bir yere değindin burada. Yolculuklarda insan birbirlerine yardımcı olması lazım bence. Hani yani, a sonuçta hepimiz yoldayız ya, hani öyle hani seni seni beni yok. Hepimiz aynı gemideyiz aslında bu hikâyede, bu yolculukta. Eee, beni s beni kaldırmak, ben seni kaldırmak aslında bunlar gayet olağan şeyler, değil mi? Yani gerekli aslında insanlık namına. Ne dersin?
Yani ne yapacaktım bilmiyordum orada gerçekten. Tabii, tabii. Evet, Hı hı. Hı hı. Evet, evet. Çok doğru, çok doğru. Evet. Hı hı. Kesinlikle evet. Hı hı. Tabii tabii. Yani biz bu arada yani gerçekten ne olduğumu anlamamışım ve kaçacaktı, ondan sonra olacakları tahmin edemiyorum zaten. İşte tekrar yeni 1 bilet almanın fiyatı ayrı, nerede kalacaksın falan, ekstra yüzlerce euro, eee, sıkıntı. Yani kesinlikle dediğin gibi haklısın, insanlar birbirine yardımcı olmalı. Özellikle, eee, m merkezde falan birileri bir şey ararken falan yani kesinlikle yardımcı olabiliriz çünkü hepimiz de aynı şeyleri yapıyoruz ve aynı şeylere de ihtiyacımız oluyor aslında yani.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Tabii ya. Hı hı. Hı hı. O, tabii ya. Hı hı, hı hı. Hı hı. Hı hı. Hah, hah. Hı hı. Hı hı. Tabii ya. Kesinlikle. Hı hı. Hı hı. Hah, hah. Doğru. Doğru. Ya katılıyorum sana yani çünkü hepimiz aynı aslında yere gidiyoruz veya 5'i farklı yere gidiyoruz ama aslında yola hâlini yoldaki anlar gibi bir laf vardı. Yani aslında hani yol çünkü gerçekten ayrı bir deneyim oluyor. Yani hani bunun kazası belası da var. Onun dışında hani gerçekten de hani yola çıkanın hâli gerçekten çok daha yoğun oluyor. Stresli oluyor belki, heyecanlı oluyor ki ben geceleri mesela çok fazla uyuyamam yol öncesi. Yani açıkçası ikimizin de çok enteresan yolculuk deneyimleri varmış. Bunu öğrenmiş oldum açıkçası ve hani bunlar bize sürpriz yaratmış tabii ki de.
Hı hı. Kesinlikle. Evet. Evet, evet. Hı hı. Evet, evet. Hı hı. Kesinlikle evet. Hı hı. Kesinlikle evet.
Hı hı.

Yani, tabii mesela ben de Almanya'ya gittiğimde herkes hatta ben öyle bir şey olduğunu bilmiyordum ve 1 hafta boyunca Almanya'daydım herhâlde bir beş altı gündü herhâlde. Ve her defasında zamanında geldi benim açıkçası, ben böyle, Stuttgart, Köln, Münih tarafında falan daha çok, eee, güneybatıda falan gezdim, o taraflarda hiçbir sorun çıkmadı. Sonra Bochum'a bir arkadaşım vardı, oraya gittim. O da dedi "A!" dedi. "Zamanında geldiniz, hiç zamanında gelmezdi hâlbuki." falan dedi. "Nasıl ya?" falan. Oradan ben de anladım. Demek ki, eee, diğer taraflarda daha çok yaygın. Ama bana hiç denk gelmemişti. Sonra, eee, 1 gün sonra, eee, uçağımız vardı. Ona giderken, iyi ki çok önceden çıkmışız, 4 saat falan vardı. Eee, bir baktım, gelmedi tren, 1 saat gelmedi. Ya, 1 saat sonra geldi. Ya, iyi ki, eee, zamanında çıkmışız, daha erken çıkmışız ki kaçırmadık. Yani, az kalsın onu kaçıracaktık yani.
Ha ha, ha ha. Hımm. O! Harika. Ha ha. Ha ha. Hı hı, hı hı. Hı. Hah. A, ne güzel. Ha ha. <chuckles> Kesinlikle. Hı hı. Ha ha. Evet, evet. Hı hı. Hıı. Ha ha. Hıı. Hı hı. O! Hı hı. Vay be! Hı hı. Hı hı. Heh. Heh. Ya, evet ya. Bir şeyi, aracı kaçırmak çok kötü değil mi? Uçağı, treni, otobüsü, yani, bir şeyi seyahatte, hani, en kötü sürpriz bence bir şeyi kaçırmak olsa gerek. Yani, ne bileyim, vapur da olabilir. Ni çünkü onun bir daha geri dönüşü yok. Bir daha geri gelmiyor. Mesela, uçağı kaçırmak ki; uçağı kaçırdığım da oldu, deneyim olarak yani aslında. Çok gereksiz bir deneyimdi. Küçüktüm o zaman, İstanbul'da yaşıyordum işte. Uçağım saat 20.00'de Sabiha Gökçen'de açıkçası. Ben saat 18.00'da Kadıköy'e indim. Hani, Kadıköy'de otobüs bekliyorum. Havalimanına gideceğim açıkçası. Hani, rahatlığa bakar mısın a bendeki o zamanki? E, tabii ki havalimanına vardığımda uçak saat işte kaçtı, 19.45 falandı zaten. Kapılar kapanmıştı, şeydi. Tam da cuma akşam saat 18.00'daydı, işte, cuma trafik saati böyle. Yani, bir daha ağzım yandı. Ondan sonra uçağa hep erken giderim aslında yani. Senin var mı uçakla ilgili deneyimin?
Evet, evet. Hı hı. Evet, evet, evet. Hı hı. A! Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. <chuckles> Evet. A! Hıı. Kötü olmuş. <giggles>

Selam.
Merhaba.
Ya, günümüzde aslında insanlar çok sık yolculuk yapıyorlar, seyahat ediyorlar. Hatta hani kıtalar arası bir şey kalmadı değil mi? Hepimiz tek dünyada yaşıyor gibiyiz, tek bir kıtada yaşıyor gibiyiz aslında yani. Ama işte bu kadar aslında globalken, her yerinde ayrı bir kültürü, herkesin, her yerin ayrı bir olayı oluyor aslında. Hani sen mesela se sever misin seyahat etmeyi, gezmeyi? N aran nasıl?
Hı. Evet. Çok doğru. Kesinlikle, evet. Hı hı. Ya, gerçekten çok severim. Yani, günlük şartlarda, ıııı, zaman bulabilirsek, işte bu iş hayatından zaman bulabilirsek gezmeyi çok istiyorum. İşte bazen ona bir takılıyoruz. Onun haricinde gerçekten çok severim yeni, eee, şeyler, eee, yeni yerler tanımak, yeni insanlar tanımak, yeni şeyler tatmak, her şey. Sen sever misin?
Hımm. Hı hı, hı hı. Hı hı. He he. O, harika. He he. Hımm. Hı hı. Hı hı. Oh ne güzel. Hı hı. Aslında ben de çok severim. Seyahat etmeyi, bir yerden bir yere gitmeyi, gezmeyi. Yani yolculuk yapmayı severim. Sanki ben bir yere vardığımda çok hoşuma gitmiyor da aslında yolda geçen zamanı seviyorum. Öyle diyebilirim. Yani yol beni daha mutlu ediyor diyebilirim. Ya, bir de çünkü sıkılıyorum. 2-3 güne sıkılıyorum. En güzel şehir bile olsa. Eee, en son var mı öyle yaptığın bir yolculuk et bir yere gitmiş miydin yakın zamanda?
He, evet. Hı. Çok güzel. Evet, evet. Imm, düşündüm. En son, ııı, sanırım Floransa'ya gitmiştim. Floransa'da bir, ııı, arkadaş edindim, o da güzel bir anı olmuştu benim için. Yani Floransa'daydık, oradan işte, eee, Padova'ya, Padova'da da bir arkadaşım var, onu beraber ziyaret ettik. Oradan da Ve Venedik'e gittik. Yani öyle güzel çok güzel anılar oluyor açıkçası yoldayken insan, böyle, hep farklı insanlar, senin gibi, işte, yeni şeyler tat denemek isteyen gibler
I hı. Hıı. Hı hı. Hı hı. O! Ne güzel. He he. He he. Hı hı. Hımm. Hı hı. Oh ne güzel. He he. Hı. Değil mi? Hıh. I bayağı güzel bir İtalya turu yapmışsın aslında. Yani oralar çok tatlı yerlerdir aslında. Eee, tabii şimdi orada aslında en mesele yeni insanlar tanımak, etmek, mesela başka turistler görüyorsun orada. Onlar da aynı şekilde böyle etrafa baş ba bakıyorlar, anlayabiliyorsun turist olduğunu, kimin yerli kimin turist. Yani, ııı, açıkçası peki, böyle bir sürpriz başına gelen bir şey oldu mu? Yani, beklenmedik bir olay yaşadın mı o sırada, gezdiğin anda?
Evet, evet. Hı hı. Kesinlikle, evet. Hı hı. Hı.